ก็อันนี้ อันนี้จริงค่ะ เพราะว่า เพราะว่ามีประสบการณ์เคยเลี้ยงค่ะ ประมาณ 4-5 ตัว ก็ อ ใช่ ๆ ก็ได้ประมาณ <chuckles> วันหนึ่งก็แบบ 4-5 ใบอยู่นะคะ <chuckles>
โอ้ จริงเหรอคะ เต็มที่ ประมาณกี่ใบคะ? โอ้โฮ! เยอะนะ แล้ว ค่ะ
แต่ว่าแบบมัน แค่ 2-3 ตัวเองอะ ขนาดแบบแค่เนี้ย มันยังได้เลยอะตัวเอง
อ๋อ แสดงว่าอันนี้ที่บ้านก็มีการแบบประกอบเกษตรกรรม อะไรอย่างงี้อยู่แล้วเปล่าคะ แบบว่ามีทำสวน มีทำ อ่า ฟาร์ม อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะ?

อืม เพราะฉะนั้น ก็คืออย่างที่บอกว่าแบบ อันนี้น่าจะเป็นแบบปัจจัยหลักเลยไหมคะ? ที่แบบว่าทำให้แบบสินค้าเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อืม ใช่ค่ะ ใช่ อาจ อาจจะเป็นปัจจัยหลัก ในส่วนของ ที่จะทำให้สินค้าราคะ ราคาสูงขึ้นน่ะค่ะ แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ย อ เนื่องจากตอนนี้อะค่ะ จะมี อ่า <tsk> คู่ค้าแข่งที่ ที่พยายามตีราคาให้มันถูกลง อย่างเช่น สินค้าที่เข้ามาจากบางประเทศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในแถบเอเชียเหมือนกัน อันนี้ก็อาจจะช่วยให้ราคา พยุงราคาไม่ให้สูงขึ้นมากด้วยอะค่ะ เพื่อที่เราจะแบบ <tsk> โฟลว์ ในการค้าขาย อะไรอย่างงี้ได้ด้วย
ค่ะ อืม อืม อืม แล้วถ้าอย่างงี้แบบว่า ถ้าสมมติว่าราคาของสินค้าอะค่ะ มันมีการเปลี่ยนแปลง แล้วมีการเพิ่มขึ้น อะไรอย่างเงี้ย คิดว่า อ่า แนวโน้มในอนาคตสินค้าที่ ที่จะกระทบกับทางแบบ คุณบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นอะไรมากที่สุดคะ?
อืม อ่า อืม น่าจะเป็นพวก อ่า สิ่ง อืม น่าจะเป็นพวก ใช่ค่ะ คิดเหมือนกันเลย ก็คือน่าจะเป็นอาหารน่ะค่ะ เพราะว่า อย่างเช่น ใน ในพืชผักหรือว่าข้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจ อาจ อาจจะแบบสูงขึ้น เพราะว่าในปริมาณต้นทุนในการปลูก หรือว่าปุ๋ย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามีราคาสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นต้นทุนด้วยอะค่ะ
อาหาร ไหม? อือ